لأ، إحساس بجد أتمنّى أي حد يحسُّه يعني إحس أنا بالاقي نفسي بادمَّع أصلًا لا إراديًا، اللي هو قد إيه بجد الخير ده حاجة حلوة، وقد إيه كل المعاني اللي إحنا مأمورين بيها في ديننا و وال والأخلاقيات دي حلوة أوي، يعني بتحس من جواك كده بتغسل قلبك حرفيًا، باحس إن أنا باغسل قلبي أنا خلاص مش عايزة حاجة من الدنيا، باحس في الوقت ده أنا مُستعدة إن أنا امم، أ مُستعدة اقابل وجه كريم زي ما بيقولوا يعني، اللي هو إيه، أ أب حب
آه. جميل أوي. تبذِلي مجهود تاني وتعملي حاجة تاني آه، هي وصلت بيكِ للمرحلة دي، طب أ بالنسبة بقى للمجهود اللي أنتِ عملتيه والكلام ده، هل بتحسي اللي أنتِ فعلًا ما ضيّعتيش مجهود، وإن الناس مبسوطة، وإن أنتِ فيدتيهم فعلًا؟
بالضبط. إمم، إمم. يا نهار أبيض، أنا عايزة اقول لك إن أنا أ رمضان اللي فات ده لما ما كانش معايا فلوس، فقررت إن أنا هاتطوّع بوقتي وبصحِّتي، أنا ما معييش فلوس أشارك، لإن أنا خلاص مش باشتغل زي ما قلت لك، بقيت أنزل كل يوم جمعة، آخد ابن ط يعني أنا عندي 3 ولاد آآ، منهم ول ولد وبنت كبار في السن يمكن 11 سنة و و8 سنين، آخد كل مرَّة كل جمعة آآ، طفل مختلف، ونبقى بننزل النهاردة يشوفوا ال ن ي يعني أنا عايزة اقول لك بنتي كانت تساعد في في في قفل الاكياس، وإحنا بنطبخ بنقطَّع خضار، بنقطَّع لحمة، بنقطَّع ومعانا طبَّاخين محترفين، وبنعبِّي ونفضل واقفين وعلى رجلينا الح المغرب يأدِّن علينا واحنا لسه بن بنغرف الاطباق في آه وبعد
تمام. تمام. إمم. حلو جدًا، ربنا يخلِّيهم لِك. بتغرِفي وبتعملي إمم، شايفة إن الناس أولى، أو الناس أهم.